ماشي هاقول لك، بُص في العيد آآ طبعًا كنا بنشتري بقى كذا طقم، لأن العيد بقى بيبقى جاي بيبقى 3 أيام، أو 4 أيام. أنا كنت باشتري ال3 أطقم عادي، يعني أنا كان بالنسبة لي عايزة كل يوم بطقم مختلف، وشنطة كمان مختلفة، اومال أنا هالِم العيدية في إيه؟ أنا عايزة شنطة. ف وكان في نضارة اللي هي النضارات اللي بتبقى ملونة كده، ومن جوّا اللي هي الإزاز بتاعها ده برضه ملون، بيعمل أ يعني لما بييجي الشمس عليه بتعمل ألوان، فكنت طفلة روشة موت يعني <chuckles> نضارة بقى وشنطة و كل حاجة مأفورة كل حاجة مأفورة أنا مع <laughs> أنا عايزة ألمع في العيد <laughs> أنا عايزة أبقى كل الناس أجذب انتباههم، أي حد يبُص لي يتعمي، فتمام آآ فكانت الألوان بقى مامتي كانت بتحب أوي استايلات يعني ت تغيّر في الألوان تعمل استايلات مختلفة، كان في زمان كده بادي إسمه بادي كارينا طَب أنتِ بتلبسيني بادي ليه، أنا طفلة عادي ايه المشكلة ما البس عادي كَت وألبس عادي نُص
ماشي. جميل. بالضبط آه. <laughs> كل حاجة كل حاجة ملونة ماشي طيب، آآ يعني بداية بداية جميلة. <laughs> <laughs> ماشي. إمم. آآ كت بقى وتلبسي أنتِ أنتِ عايزة ت تعيشي سِنك.
آه. بالضبط عادي، وهي ساعات عادي كان في صور تانية كنت بابقى لابسة فيها عادي كت، وبابقى لابسة فيها نُص، بس هو أنتِ ليه عملتِ في الطقم ده كده؟ كنت باقعد أشوف مثلًا طقم معين كت كده وقصير، ألاقيها ملبساني بادي كارينا وملبساني ليجن تحت البتاع، فاللي هو يعني ليه؟ أنتِ ليه بتعملي كده؟ أنتِ ليه بتجودي منِك لنفسِك ليه فاللي هو
آه. آه. <chuckles> آه ب بس الاعتراض ده الاعتراض ده جه دلوقتي وأنتِ كبيرة بعد أمّا بتشوفي الصور، لكن وأنتِ صغيرة كنتِ مسالمة.
آه. لمّا كنت صغيرة كنت مبسوطة، أنا كنت شايفة نفسي أحلى واحدة في ال في الحتة أحلى أحلى واحدة في المنطقة أصلًا <chuckles> أحلى واحدة في العيد <laughs> أنا <laughs> فبجد
جميل. <chuckles> أي ده هيخليني هاسألِك هاسألِك سؤال بقى أنتِ أنتِ فعلًا آآ الوقت ده يعني اللبس ده فعلًا هو لبس شيك وجميل، وكل حاجة، وأنتِ شايفاه حلو من وجهة نظرِك، وعشان بقى المواضيع دي اتغيرت بعد كده حسيتِ إن هو وحِش والّا هو كان وحِش؟